آه طبعًا، بُص، الموضوع طبعًا يعني تعبير عن احتياجك بدون لوم، ده فعلًا بيفتَح يعني باب كبير جدًا. يعني الصراحة إن أنا أنا عن نفسي، واحد من الناس لمّا باجي أجيب حاجة، باقعُد بقى أشوف أنا محتاجها أوي والّا مش محتاجها، طَب يعني طَب إيه البدايِل اللي عندي، طَب عندي شبيه ليها والّا لأ، سواء بقى أي حاجة، حتى في ال في ال في ال في اللبس، في في في عايز أجيب حتى لو هاجيب عربية، حتى لو هاجيب أي حاجة، فاهم؟ الموضوع باقعُد فعلًا ألوم نفسي كتير جدًا، جدً، ا جدًا، قبل ما أشتري أي حاجة، الموضوع ده بالنسبة لي بقى يُؤرِّقني جدًا، آه.
إمم. إمم. يعني الموضوع فعلًا آآ، بيأرق أو ع عامل لك مشكلة يعني.
إمم، بالضبط، وبالذات بقى أنا متجوِّز بقى، بالذات إن أنا كمان متجوِّز وعندي أولاد. يعني فبرضه عارف، دايمًا باحاول أفكَّر ميِّة مرة قبل ما أشتري وأشوف هُم أولى والّا أنا، كده يعني.
طب إزاي بتقدر تتعامل معاه بقى؟ أو يعني اح إمم طَب أنتَ مثلًا إزاي بتقدر تتعامل مع حاجة زي كده؟ يعني أنتَ على طول دايمًا لمّا يبقى في لوم دايمًا على ن على نفسك، أو تقعُد تلوم نفسك كتير، بيبقى الموضوع ساعات مؤلِم شوية أو متعِب، إزاي بتقدَر تتعامَل مع حاجة زي كده؟
والله ساعات برض بارضِي نفسي، أقعُد أقول مثلًا: "أنا خلاص محتاج الحاجة دي فعلًا، أنا فعلًا، لأ يعني أنا برضه باجيبها عشان خاطر صحتي النفسية، أنا باعملها علشان خاطِر مش شر مش شرط بس آآ، إن أنا محتاجها، لأ، أنا كمان يعني م ما أنا برضه شغّال وباتعَب، فلازم أكافِئ نفسي آآ، كل شوية بحاجة، كده يعني." ف يعني من وقت للتاني كده باقعُد أصبِّر نفسي بالكلام ده الصراحة، ب بس الحمد لله ساعات بيمشي معايا وساعات ب <chuckles> وساعات بيمشي معايا وساعات ما بيمشيش فعلًا، آه.
أكيد. يعني بتحاول تهون على نَفْسك، بتحاول ما تضغطش نَفْسك وكده. آه، طَب مثلًا لو ما بيمشيش بقى، بتعمل إيه أو بيبقى ده عامل إزاي على نفسيتك؟
إمم. يعني هو أنا ب أنا باتقبَّله برضه، بس هو الموضوع ب يعني بيمشي بييجي إزاي يعني مثلًا؟

فعلًا آه، عملت كده طبعًا. يعني مرّة مرّة انفعلت جدًا على أولادي، ده بال فترة على فكرة مش بعيدة من قريبة يعني و جيت لُمت نفسي بقى. قعدت أقرا بقى في الموضوع، طَب، أنا يعني ليه إيه اللي خلّاني أعمل كده؟ إيه اللي خلّاني آآ، أنفعل عليهم؟ آه.
إمم. قريت في الموضوع، يعني أنت بعد ما أنت بعد ما أنت لُمت نفسك قريت في الموضوع أو تعمقت فيه كمان.
بالضبط آه، يعني آه، لقيت إن ال لقيت إن أنا لأ، كنت منفعل، كنت متأثر مثلًا ب يعني يعني ب بظروف معيّنة اتحطيت فيها مثلًا، واكتشفت إن الأولاد ما لهمش ذنب أو ما لهمش دعوة. فطبعًا آآ، لأ، قُلت لهم يعني قُلت لهم يعني، جيت اعتذرت لهم أخدتهم وفسحتهم كده. مش اعتذرت لهم يعني قلت لهم تعالوا آه. أ بالضبط آه، بالضبط آه. فعلًا آه، قُلت لهم: "تعالوا كده حقكم عليَّ، ويالّا بقى أنا هاصالحكم ونخرج برّه." واتمشينا واكلنا آيس كريم واتبسطنا يعني.
إمم. وبتعتذر فعلًا؟ يعني أنت رُحت فعلًا اعتذرت لهم، يعني مش مجرّد بس لوم نفسك وخلاص يعني أنت أخذت موقف فعلًا. طب حلو، يعني أنت شايف يعني أنت ز زي ما أنت بتقول كده، اللوم ده ساعات ممكن يبقى حاجة إيجابية، يعني أنت ممكن بس اللوم يخليك تقدر تفكّر أكتر أو تاخد قرارات اللي هو ترجع عن اللي أنت عملته ده أو تصلح الخطأ، أو زي ما أنت قلت، أنت قريت عن الموضوع أو بحثت عنّه وكده. فاللوم ساعات بيبقى مفيد.
بالضبط آه، لمّا الواحد يلوم نفسه، لم آه، ف فعلًا، الواحد لمّا بيلوم نفسه فعلًا بيرجع يرجع يفكر أحسن، ويرجع آآ، ي ي يُقف مع نفسه بقى وقفة كده ويشوف أنا غلطت في إيه. آآ، بس الكلام أصلًا مع النفس حلو، يعني الكلام أصلًا، إن الواحد يتكلّم مع نفسه ده ح شيء جميل جدًا على فكرة، مش مش جنان بس هو شيء جميل، علشان ال الواحد فعلًا آه.
إمم. آه، يعني أنت حتّة الواحد يتكلّم مع نفسه ديّة بتبقى برضه حاجة ممكن تفتح طريقة التفكير أو ت يعرف يحل بيها مشاكل مع نفسه وكده.
إمم. بالضبط آه.

آآ باقعد أقول طَب يعني هو أنا مش باشتغل، أو أنا يعني ما ليش حظ الأسد من نصيبي يعني مش لازم آخد أنا أكبر نصيب، ما أنا برضه باشتغل وباتعب وباتعب، برضه أولادي محتاجين كلّ حاجة بس أنا برضه محتاج برضه، آآ كمان برضه لمّا أجيب حاجة من ال يعني، شُفت إن هي ما لهاش لازمة، هي دي المشكلة بقى، ده اللي باقعد الوم نفْسي جدًا بعدها، لمّا أجيب حاجة فعلًا ما لهاش لازمة
إمم. آه يعني د دي حاجة بت بت بتخلّيك يعني آه.
آه بتأ بتأرّقني أوي. <laughs> آه، ما كانش وقته وكده غالية.
مضبوط آه، طَب أنت أصلًا يعني حتّة أنت بتقول بت يعني دايمًا بيبقى في نوع من أنواع اللي بتلوم نفْسك وكده، أو بيبقى في لوم دايمًا، بيبقى شكله عامل إزاي؟ يعني أنت أصلًا بتلوم نفْسك إزاي بتقول لنفْسك إيه، بيبقى الموضوع عامل إزاي؟
كده باقعد اقعد ألوم نفْسي. إمم. باقعد أقول مثلًا يعني أنا <tsk> أنا يعني، أنا كنت المفروض أستنى شويّة مثلًا، الحاجة ديّة يعني أكيد كنت مثلًا أستنى مثلًا عندك مثال، أنا ليه جِبتها بسرعة ما كنت أستنى الBlack Friday مثلًا، كده يعني، طَب ما كن أنا ليه مثلًا جِبت الحاجة دي دلوقتي، ما هو كان المفروض إن أنا ما ما اع يعني، آمم لأ أستنى طَب ما أنا عندي حاجة ليها بديل، ده بعض الكلام اللي كنت باقعد أقوله، بس في نفْس الوقت برضه آآ، يعني عادي بتعدّي يعني بعو ب شويّة كده يومين و3 بانسى، بس وقتها بابقى لأ، يعني وأنا مروّح وأنا مروّح من المول كده والّا حاجة ب بابقى يعني لأ، <chuckles> بابقى يعني متضايق شويّة.
إمم. يعني أنت شايف آه، يعني حتّة ال أنت شايف حتّة المشكلة الأكبر في حتّة ال الاستهلاك ال الزيادة، أو الغير مبرّر، أو اللي بقى منتشر دلوقتي بقى ناس كتير بتجيب حاجات مثلًا ما لهاش لازمة، بتشتري حاجات ما لهاش لازمة وكده، فأنت شايف إن ده مشكلة فعلًا بتضايقك على طول.
الزيادة آه، بالضبط أيوه. الله ينوّر عليك فعلًا. إمم. بالضبط.
طب أنت مثلًا يعني